Скажи, пожалуйста, как ты устраиваешь отдых от социальных сетей?
Слушай, знаешь, на самом деле, да, такой актуальный очень вопрос для меня, потому что у меня был период, когда, мне кажется, что я всё-таки перебарщивала там, а, с социальными сетями, вообще вот с временем провождения с временем провождения в Интернете. Но потом я как-то пришла к тому, что, а, очень важно уметь вести вообще диалог с собой, а, чтобы как-то анализировать, не много ли вообще я провела времени там и что мне это вообще принесло. То есть у меня, например, а, вот суббота-воскресенье- время, когда мы с семьей любим, а, например, по возможности, конечно, отдыхать на природе. А, вот, мы, а, часто ездим в горы, поэтому, когда, например, мы на природе или в горах, а, телефона у меня вообще нет. Ну, как бы нет в принципе, потому что не хочется, и потому что, а, нет возможности, потому что часто телефон там на высоте не работает. И, знаешь, как-то я так привыкла к этому, что сейчас уже и не хочется. То есть как-то вот отошло это всё на какой-то там 2,, 3 план, и, в принципе, абсолютно спокойно живу. Даже очень даже хорошо, могла бы сказать так, потому что нет отвлечения и какого-то такого бессмысленного времяпровождения.
М. Ага. М. Ну да. Ага. Класс! Мгм. М. Да. Мгм. Мгм. Согласна с тобой. Ну и в горах, в принципе, как-то оно, мне кажется, а, не то чтобы стыдно, а, вот, жалко тратить время на телефон, который и так всегда под рукой. Горы-то, они будут не всегда, еще когда их увидишь. <chuckles>
<chuckles> Да, да. Конечно, да, я могу, конечно, взять там, знаешь, сфотографировать что-то. А, но это не о соцсетях, наверно, больше, а просто для того, чтобы вообще запомнить этот момент, да, что, кто там там посмотреть дома где-то или показать эту фотографию. А, но, в принципе, так вот чтобы я заходила в соцсети- нет, такого, м, как-то я даже не замечаю. Вот сейчас пытаюсь проанализировать, но нет. Это такое момент, когда меня от них полностью вообще выключают. Знаешь, там, я в горах вне зоны доступа. <chuckles>
Это да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ну, согласна с тобой, да, там как бы и бороться не приходится действительно, а, потому что, м м, недоступны эти мобильные сети или сотовые сети, как их правильно назвать. А вот, э, если ты в городе, в квартире, а, у, тебе приходится бороться с собой или ты там уже как-то разрешаешь себе пользоваться соцсетями?
Мгм. А знаешь, сейчас уже нет. Вот именно по той причине, что я начала задавать себе такие вопросы. Но был период, не скрою, когда я как-то так, а, мне кажется, слишком много времени позволяла себе проводить в интернете. То есть это еще связано с тем, что, а, я даже не знаю, стоит ли себя как-то винить или так ругать за это, или, может, это просто, ам, единственный способ на тот момент был, как, а, поддерживать отношения с друзьями, которые живут на расстоянии. То есть, конечно, ты там не можешь, знаешь, выйти, выпить чашечку кофе там, а, в кафешку под домом. У тебя это такой способ связи, средств даже связи, которое вообще помогает тебе не терять вот эту дружбу. Но в какой-то момент, наверно, мне кажется, этого стало много, и я выбрала, м, созваниваться с людьми, то есть там, например, раз, 2 в неделю, чтобы поговорить, обсудить, рассказать, а не так, что, там, ам, я спросила: "Как дела?"- мне, знаешь, через час ответ: "Всё нормально. У тебя?"- я потом через час: "У меня всё нормально". То есть эта переписка растягивалась. Ты там заходила, смотре да.
Мгм. Да. Мгм. Да-да. Мгм. Ага. Мгм. М, да, она целый день, а, растянулась, а поговорить-то вроде и не поговорили ни о чём.
Да. Поэтому я прошта присла к пришла к тому, что, а, там, например, позвонить человеку, спросить: "Как дела? Все хорошо?" Или если что-то там, а, случилось, а, сразу же как бы выйти на связь. Но вот как-то экономить, да, и все-таки набирать этих историй уже для такого реального звонка.
Мгм. Мгм. М, да, чтобы качественно пообщаться. На самом деле классная идея. А тебя, получается, в соцсетях именно привлекает общение? А вот, э, что насчет э э, всякого контента, типа там вот эти вот короткие видео, там, всякие рилсы, сторис, вот это всё дело?
Ну, в большей степени, да. <chuckles> Ты знаешь, я вообще человек, который как-то так, а, то есть меня, там, нет в "Тиктоке", <chuckles> о котором там все говорят, знаешь, там иногда видео даже скинут, там ска ну, посмотри, да. А, м, я не могу посмотреть, я не знаю, там вроде как-то говорят, можно скачать, потому что когда ты заходишь, у тебя там требуют, а, типа войдите, а, там в стране, и короче, требуют какой-то логин. Естественно, если я не зарегистрирована, то я не могу посмотреть, потому что меня как-то это не привлекает. Вот. Касаемо каких-то других коротких видео, ну, конечно, если там кто-то отправит посмотреть, посмеяться, а, я могу, но так, чтобы я сидела и там, знаешь, э, часами пролистывала ленту, чтоб там посмотреть, вообще, это как-то нет. Вот, а, не было такой привычки.
М. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да. Слушай Ну, в "Тиктоке" понятно, меня там тоже нет, но я, например, вижу эти короткие видео, вот открываю "Фейсбук", там короткие видео, хотя, казалось бы, "Фейсбук"- текстовая сеть. "Ютуб"- там вот эти шортсы, "Инстаграм" открываешь- там рилсы, ну, разные названия, но суть-то одна и та же, они ещё всех их, э, перепощивают. То есть они даже не делают оригинального контента, они просто одно и то же, и оно лезет отовсюду, изо всех щелей. Вот, заходишь в родительский чат, как честная родительница, а там тебе опять, э То есть "Инстаграм" удалила, оно и из "Фейсбука" лезет, да. То есть, ну, как вот ты ты ты этими соцсетями вообще не пользуешься? То есть, как ты решаешь этот момент?
<chuckles> Так. Ага. Мгм. Так. Копируются. Да-да. <chuckles> <laughs> Нет, ну вот, на самом деле, на "Фейсбуке" я как-то их просто пролистываю. Я туда не захожу с целью посмотреть какие-то видео. То есть у меня как-то на автомате вообще выстроено, что, а, я там захожу с какой-то целью: написать кому-то, почитать что-то, какие-то паблики. Но нет вот этой вот, знаешь, такой, а, как бы визуальной заинтересованности увидеть какие-то видео. У меня в принципе нет такой зависимости даже и от телевизора, я бы сказала. То есть у нас есть телевизор, да, мы нормальные люди, у которых там стоит телевизор. Но я помню, мы так, знаешь, с мужем, когда купили этот телевизор, он еще большой, а, мы как-то через какое-то время просто поймали себя вместе на мысли, что он у нас как будто бы стоит, потому что там было место вот в в зале, да. Ну, и как бы это место для телевизора, и как бы заполнить вот эту картинку такого зала, потому что иначе было бы пусто. И мы как-то в какой-то момент вообще поняли, что мы его не включаем, а произошло это всё, когда, а, пришел отец моего мужа, и он что-то попросил включить на телевизоре или что-то такое, и я даже не могла вспомнить, где лежит пульт. И вот он тогда нас спросил, говорит: "А вы вообще им пользуетесь?" Я говорю: "Ты знаешь, нет, мы им не пользуемся. Он вот стоит". И мы потом, чтобы уже так, знаешь, честно, как бы наша-то покупка окупилась, а, мы начали скачивать, а, там или смотреть какие-то сериалы, например, или фильм. Но опять-таки поймали себя на мысли, что мы какой-то сериал, который длился, там, 6 серий, мы его смотрели чуть ли не 3 месяца. То есть ты понимаешь, да, что мы там смотрели 1 сели серию, да, или 2, а, вообще в месяц. Поэтому это вот такая вещь, которая меня как-то не очень, а, ну, в целом привлекала, поэтому как-то на и, наверно, на коротких видео это и отразилось, что я не очень так заинтересована смотреть. Да, бывает, что скинут, конечно, посмотрю, прокомментирую, посмеюсь. Но так, чтобы я ходила, смотрела, нет, такого ни как-то не про меня. <chuckles>
М. Мгм. Ага. М. Мгм. Да-да. Ага ага. <chuckles> Мгм. Мгм. <chuckles> <chuckles> Ага. Мгм. <laughs> Я могу это понять, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно. То есть как бы, в принципе, для тебя это на самом деле не настолько вот такое мощное поле борьбы, чтобы ты прямо боролась с собой там, испытывала ломку при детоксе, э, ну, цифровом.
Нет. Мгм. Нет-нет, такого такого как бы нет, не было. Ну, вот то есть, касаемо конкретно видео, нет. Могу, конечно, начать читать какие-то там, а, возможно, новости. Вот у меня есть такая привычка, да, читать новости там. Я не в газетах их читаю, просто там: "Что случилось?" И там, поехали. Да, такое у меня бывает. То есть я могу сесть, читать, прям так, а, что-то рассуждать, может даже обсуждать. А, но, в принципе, это вот не связано с какими-то видео, поэтому такого вот в данный момент, а, ам, как бы такой борьбы, а, чтобы вообще как-то уйти от соцсетей, у меня нет. Ты знаешь, в моей жизни был такой, я помню, а, вообще пример, когда- я тогда была подростком, наверно, мне было лет семнадцать восемнадцать
Мгм. М. Да. Мгм. Мгм. М. Так, интересно.
А вот, я Когда мы куда-то ездили на отдых, я вообще выходила из всех соцсетей. То есть не только закрывала их в телефоне, да, чтобы мне там уведомления приходили, а я полностью вообще выходила прям со странички, там разные были соцсети, я уж не помню тот момент. И, то есть я месяц вообще, там месяц или но сколько мы уезжали, на 3 недели, на две недели, я вообще не заходила никуда. То есть я Да, был такой опыт, и вот он меня как-то так, знаешь, даже мотивирует в моменты, когда я думаю, что: "Как вообще щас люди вот могут, они и жить там без этих соцсетей? Или это вообще нереально сейчас?" Щас к каждый вообще человек есть в соцсетях. А, я как-то помню этот момент, и было не так уж и сложно. Я вообще как-то отключалась. И даже когда я помню, я возвращалась домой, я не сразу так, знаешь, типа вернулась и всё, открыла соцсеть. Было на 2, на 3 день спокойное такое вливание. То есть, э, для меня реальное общение все-таки оно гораздо дороже. Если у меня есть эта возможность, я посвящу время ему.
Мгм. Ага. Потрясающе! Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну да, вот в этом-то вся и проблема, что сейчас мы все вот, э, такие, знаешь, разрозненные, м, раскиданные по планете. Очень сложно в одном городе собрать всех друзей. Это нужно очень дорогие билеты, каждого вызывать, ну, с отдельного континента. И как бы проще, да, выйти онлайн, просто-напросто иногда початиться, как говорят, да, пообщаться.
Мгм. М-да. <chuckles> Это правильно, наверно, когда знаешь, вот как ты отметила, когда нет этой возможности. То есть для меня очень странно слышать, когда люди живут в одном городе, да, еще очень часто там в подъездах э, а, там ты в 1, я во 2 или там в домах напротив. И потом они начинают просто переписываться, чтобы лишний раз не выйти куда-то там, потому что холодно, дождь, жарко, туман, в общем, сотни причин. А, и там начинают, но ведь переписываться- это удобнее, там, дома. Ну да, это удобнее, но я понимаю, это когда человек живет там, а, в другой стране, то тогда, да, это удобнее. И у меня, в принципе, выбора нет. Я не могу там каждый день, знаешь, э, летать в другую страну. Но когда мне это говорит человек, который, а, живет, э, вообще рядом со мной, да, то как бы это это другое. Сейчас уже мир, он больше так идет, конечно, к цифровизации, но я помню вот эти моменты из детства, когда я и моя подруга- мы жили в разных концах нашего города- и нам, знаешь, родители разрешали, а, не то, что ходить друг к другу в гости, а была как т какая-то вот определенная точка в городе, где вот мы могли, я могла идти до нее с одной стороны, и она могла идти до нее. И вот мы в этой точке играли, а потом расходились каждый по своим домам. И вот это было время, когда дружба ценилась очень сильно, потому что ты там усилие, идешь к этой точке, только там можешь гулять. Сейчас разве такое есть? Конечно же, ну, время другое, дети другие, способности вообще, возможности другие, поэтому как-то всё очень быстротечно меняется.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Согласна с тобой. Да, живое общение, оно, конечно в приоритете. Если есть возможность, то опять же грешно им не пользоваться, как вот как эти горы, да? Горы будут не всегда, люди будут не всегда. Жалко, что
Да! <chuckles>
не пользуемся иногда.
Это да. Ну, такова реальность.
Н-да. Слушай, а вот когда ты уходишь, э, куда-то в такой, э, информационный детокс, да, в такой загул, <chuckles> в в реальную жизнь, <chuckles> тебе приходится как-то заранее там предупреждать, э, тех, с кем ты обычно общаешься, объяснять им, что ты будешь офлайн, там почему, как долго?
Мгм. Так. <laughs> Ты знаешь, нет. Вот я почему-то, м, когда возвращалась, первые разы такое было, у меня тоже моя подруга, хорошая подруга- мы живем в разных странах,- а, и она могла там, вот она как раз таки мне какие-нибудь видео скинет там, сообщения напишет, и она просто видела, что я не отвечала. Вот первые разы, конечно, она забеспокоилась и говорит: "Как ты ты там мы там всегда на связи, ты там не ответила, что-то случилось?" Я говорю: "Ты знаешь, нет, у меня просто нет времени, а когда оно есть, я просто хочу посидеть там, не знаю, дома, что-то сделать, у меня нет желания брать телефон". И вот я так написала, говорю: "Ты знаешь, ты извини, если я сразу не ответила. То есть всё нормально, ты не переживай. Просто вот у сейчас такой момент, когда если что-то не срочное, там это видео я могу и потом посмотреть". И вот она меня настолько поняла. Я очень, конечно, за это ее уважаю, как человека, который, знаешь, не сказал там: "Ах, ты там на мое сообщение не ответила, всё там, у тебя другая подруга", или еще что-то. А, и вот абсолютно спокойно, даже сейчас у меня есть момент, мне кажется, даже сейчас я не ответила на какое-то сообщение, на которое могу ответить через 3-4 там дня, если это не срочно. То есть у каждого сообщения есть срочность. Это, а, не срочно, и она абсолютно спокойна, когда я ей там пишу: "Привет, слушай, а я там вот, как обычно, тебе не ответила",- и она мне пишет: "Да ладно, всё нормально. Я уже как бы знаю, что ты там можешь пропасть, главное, что всё хорошо. То есть, если тебе нужно это время, я абсолютно спокойно к этому отнесусь",- и как-то, а, никаких у нас недопониманий на этой почве не возникало никогда.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Да. М. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А было такое, что ты уходила вот на такую паузу, да, от, э, социальных сетей, но тебя, может быть, глодала тревога по поводу там каких-то новостей, которые, может быть, ты упускаешь, по поводу того, что что-то, может быть, происходит, а ты и не знаешь, не информирована?
Мгм. Да, такое было. А, такое даже иногда и бывает, но я вот в те моменты как-то думаю, что если что-то прямо уж очень срочное, меня касающееся, а, то мне сообщат. Мне там позвонят и скажут, что вот там что-то, может, случилось, не дай бог, или там, вот знаешь, такая новость классная, там концерт какой-то, надо срочно билеты покупать. Такое- да, бывает. Но вот я, наверно, поэтому спокойно и отношусь к этому, потому что знаю, что если что, то меня как бы мои друзья, мои близкие люди- они меня обязательно, а, посвятят в то, что происходит.
М. Мгм. Мгм. А было у тебя такое, когда кто-то из твоих дру из твоих друзей взял очень долгую паузу, и ты, может быть, и тебя это раздражало, потому что тебе не хватало этого человека?
Ага. Ты знаешь, такое было. Да, было у меня- как раз таки моя подруга, ну, она тоже так, знаешь, на такой период времени вообще как-то, а, отключилась от соцсетей и не предупредила никого. Но это был человек, который вообще всегда писал, то есть там, а, чуть ли не 30 сообщений в день. И я запереживала, у меня не было раздражения, но я начала переживать, что вообще случилось, как это там моя подруга, которая мне там пишет постоянно, сейчас где-то- не знаю вообще, где, что случилось. Я написала ее маме, а, так как честная подруга. Я написала, я говорю: "Слушайте, скажите мне, что там всё нормально, да?" Она такая: "Да, всё нормально". Она там- я уже не помню- то ли она куда-то пошла без телефона, то ли она там уехала куда-то без этого телефона. И вот мне главное было понять, что с человеком всё хорошо, но какого-то там, знаешь, э, злости, что ты не предупредила, у меня такого не было. То есть каждый человек почему-то в такой момент может себя вот так повести. Главное, чтобы всё было нормально, и чтобы как бы в следующий раз, как минимум, человек меня предупредил. Вот.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. М. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, я согласна с тобой. Здорово, что у тебя есть друзья, которые тебя понимают в такие моменты, и ты тоже можешь понять своих друзей. Такой очень взрослый подход. А, спасибо, что поделилась и рассказала об этом.
М-да. Спасибо тебе большое за вопросы. Было очень интересно на них отвечать. И надеюсь, что мы еще обязательно пообщаемся.
Конечно, всего тебе доброго. Пока-пока.
Спасибо. Всего доброго. Пока.